М, чем проще, тем лучше. Ну, для меня лично. Потому что я какое-то время, м, пробовал пользоваться Notion, по-моему, ещё чем-то. Ну вот, то есть, такие более развёр развёрнутые, скажем так, приложения, в которые там можно подтягивать какие-то файлы ещё. То есть есть люди, которым важно вот эта много много функциональность приложения. Мне, м, как-то это не зашло, и я так "Ноушеном" и не пользовался. Но есть любители, правда.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ну, слушай, а этих приложений ага.
Для меня обычный список обычный список и галочку поставить, вот это самое главное.
Ну да, да-да, это проще всего. А слушай, э, случалось ли тебе покупать эти приложения платными и пользоваться такими для списков дел?
Нет, ну, поскольку мне недостаточно базовой версии, м, ну, как бы не возникает такой потребности, чтобы докупать. Ну, например, э, тот же Но например, тот же Notion, который, вот, ам, ну, я вот, я знаю, что там есть вот эта суперразвернутая какая-то версия и люди за это платят. Но поскольку и мне не зашла даже какая-то базовая версия, то зачем докупать? Нет.
Мгм, мгм. И твои приложения, т они у тебя онлайн или, м, ну, ты говоришь, в телефоне, да, в основном, а в компьютере?
Ну, в компьютере, наверное, а, есть ещё приложение Google Tasks. И там можно создавать какие-то н а спис
Это в твоём аккаунте, да, по-моему? В "Гугле"? Ага.
Да-да-да, чее тоже в аккаунте "Гугл". Там можно создавать какие-то, ну, м, файлы, ну, какие-то мысли туда записывать там по различным на направлениям, да, там. Чтобы какая-то мысль появилась, ты можешь создать новый файл там, что-то туда записывать и потом добавлять. В общем, вот для таких задач, когда, а, это удобно делать и с компьютера, и с, а, телефона. М-да.
Мгм. М-да, да, да. Слушай, а вот, э, м, да, когда у тебя много дел каких-то, да, накапливается, и ты не успеваешь их, например, сделать, а, в задуманные сроки. Вот, э, есть ли какие-то функции, которые тебе позволили бы не переписывать вот эти цели на другой день, а как-то их перенести и, э, м, ну, так, чтоб это быстро было?
Это использую. Мгм.